फिर उसके बाद जब मैं पहुँच गई अपनी अ, वहाँ पर। अ, जहाँ पर म जहाँ से मुझे लंबी यात्रा करनी थी, अब मुझे मेरा आक्क्ष आरक्षण था। जाते समय कोई परेशानी नहीं हुई, मेरी जितनी स आशंकाएँ, जितनी मुझे शंका थी या जितने मुझे डर थे, संदेह थे। मैं सच बताऊँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं 1 घंटे पहले ही अपनी ट्रेन के 1 घंटे पहले ही मैं पहुँच गई थी और बढ़िया मैंने ट्रेन का इंतज़ार किया, सुबह-सुबह पहुँच गई थी 9 साढ़े 9 बजे और 10 के आस-पास मेरी ट्रेन थी, जिसके बाद ही थी। और प्लेटफ़ॉर्म पे ही मैं घूमती-फिरती रही इधर-उधर, होता है ना, लोग वॉच करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। मैंने बढ़िया अपना सूट ट्रॉली रख दी थी, बैगपैक भी मैंने रख दिया था क्योंकि भारी था और मैं वहीं आस-पास टहल रही थी अपना वहाँ पे देखो साँची आउटलेट्स भी थे, बाकी और भी आउटलेट्स जो होते हैं ना खाने-पीने वाले वो भी थे। सब अपना-अपना काम करते रहते हैं, पता है हम लोगों को लगता है कि हम बाहर निकलते हैं तो पूरी दुनिया हमें देख रही है, नहीं पूरी दुनिया अपने भी तो काम कर रही है ना, आपको देखेगी तो अपने काम कहाँ से करेगी वो। <laughs> तो ये हुँ। हुँ, हुँ।
सच में। हुँ, हुँ। जी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। <chuckles> बिल्कुल सही बात है। अ, बिल्कुल, बिल्कुल कई बार ये हमारा इमेजिनेशन होता है, सही कहा आपने।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे भी सेफ था, मैं बढ़िया मैंने डेढ़ घंटे तक बहुत अच्छे से इंतज़ार किया किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। ठीक है? और मैं फिर <clears throat> ट्रेन में भी बैठी, वो भी बढ़िया मेरी यात्रा रही, मैं अपने फिर वहाँ ज भी जहाँ मु पहुँच गई, वहाँ से भी मुझे फिर सड़ी सड़क परिवहन लेना था। तो, हालाँकि सड़क परिवहन के लिए तो अ, जहाँ पर मैं जा रही थी ना वो भईया आ गए थे, तो मैं उनके साथ ही चली गई थी, नहीं, नहीं सड़क परिवहन भी क्या? अरे मैं तो भूल ही गई, एक बहुत ही अच्छा किस्सा उसके बाद तो। <chuckles> उसके बाद है ना हम एक दूसरे स्टेशन पे उतरे, वहाँ से फिर एक ट्रेन पकड़नी थी हमको पता है। <chuckles> तो रात को ढाई बजे गए थे हम, बताइए? सबसे ऑड समय, जो सबसे कहते हैं ना कि सबसे खतरनाक समय, जो एक खास करके जब महिला, कोई लड़की, स्त्री कोई यात्री यात्रा करें, उनके लिए बोलते हैं हुँ, वो भी अकेले, वो भी इतने बड़े सामान के साथ।
<clears throat> अच्छा, हुँ, हुँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। सच में। बिल्कुल, बिल्क वो भी अकेले। बिल्कुल, सही कहा आपने। बिल्कुल, तो फिर क्या रहा आपकी जो वो आपने कहा की ढाई बजे आप स्टेशन पे पहुँची, तो उसके बाद क्या हुआ? और किस तरह से वो आपको आपकी यात्रा यादगार बनी?